อ๋อ กับ กับ กับพ่อแม่ครับผม อือ
อ๋อ ตอนนี้คือแบบยังไม่ได้มีครอบครัวแยกออกมาต่างหากใช่ไหมคะ?
ครับ อา ยังครับผม
อ๋อ เข้าใจได้ แต่อันเนี้ยกับ กับแบบที่บ้านก็คือใส่ ใส่ดะเลยค่ะ <laughs> เออ ยังไม่อยู่
<laughs> คือ คือคุณพ่อคุณแม่ หรือว่าคุณแฟนครับเนี่ย
คุณพ่อคุณแม่นี่ แหละค่ะ สายบาปเป็นสายบาป งี้ อือ ก็พยายามจะจูนค่ะ แต่ว่าแบบ เออ พอ พอมีสติ แล้วก็แบบค่อยมาคิดว่า เอ๊ย ไม่น่าทำเลย อะไรอย่างเงี้ย แต่ส่วนใหญ่อะ คือยั้งไม่อยู่ค่ะ อืม ใช่
อะฮะ โอ้โฮ ครับ ครับ เออ อืม เข้าใจแล้วครับ ด้วยอารมณ์ด้วยแหละครับเนาะ มันพาไป อืม
ใช่ค่ะ โอ๊ย แล้วแบบอันนี้ยังแปลกใจขอถามอีกที คือไม่ ไม่เคยหลุดจริง ๆ เลยเหรอคะ? มันต้องมีบ้างสิช่วงชีวิตของคนเราอะ
ไม่นะครับผม บ้านผมนี่เขาไม่ อา เขาไม่ใช้ คำหยาบกันนะครับผม อาจจะคุยด้วยน้ำเสียงที่ดุดัน อ่า แต่ไม่ ไม่มีคำยงคำหยาบออกมานะครับ อือ
อะฮะ ไม่ ไม่คำ ไม่คำหยาบอะค่ะ แต่ว่าก็แบบเหมือนเสียงดังใส่กัน ไรอย่างเงี้ย
อ๋อ ก็มีครับผม ถ้าเสียงดังใส่กันน่ะก็มี แต่ผมอาจจะ อ่า เขาหลีก ถ้าหลีกได้ก็หลีกอะครับ เพราะว่ายังไงก็ เขาก็เป็นบุพการีของเราอะครับผม คือยังไงอะ คือโอเค คือเราเติบโตมาสายเลือดเดียวกันน่ะ ใช่ แต่ว่า Gen มันต่างกันอะครับ เราจะพยายามอธิบายยังไงเขาก็ เขายัง เขาก็คงไม่เข้าใจมั้งครับผม เขาก็ยึดถือ Gen ของเขาอะครับผม เออ อืม
<laughs> อะฮะ อะฮะ อะฮะ อ๋อ แต่นี้ก็ใจเย็นสู้เนาะ ก็ไม่ แบบ เออ จะเรียก เรียกว่ามีสติ แต่อันนี้ไม่ ทางนี้ไม่มีสติ เออ ใช่
<laughs> อา ๆ ๆ <laughs> ต้องมีสติครับ ไม่งั้น โอ้โฮ ถ้า ถ้าอารมณ์นำพามันจะแย่นะครับผม ไม่ว่าจะสถานะไหนก็ตามเนาะ คือทะเลาะกับคนในครอบครัว หรือว่าคนรอบข้างเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันไป คนในครอบครัวอาจจะกลับมาจูนกันง่ายขึ้น แต่ว่าถ้าคน คนภายนอกเนี่ย โอ้โฮ คือเขาไม่เข้าใจความรู้สึก ความคิดของเรามันอาจจะยากหน่อยนะ ก็เลยถ้าเป็นไปได้เนี่ย เราควรใช้สติปัญญาในการเข้า
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่
พูดและการสนทนามากกว่านะครับ อือ
อืม ก็ใช่ค่ะ แต่ว่า อะ ถ้าเกิดไม่เคยทะเลาะกับคนในครอบครัว งั้นถามว่าทะเลาะกับคนข้างนอกที่ทำงาน หรือว่า อะไรอย่างเงี้ย พ่งเพื่อนมีบ้างไหมคะ?
ครับ โอ้โฮ มีสิครับผม คือ <laughs>
อา <laughs> เจอแล้ว ๆ <laughs> เป็นยังไงคะ?
ครับ คือเอา อย่างงี้นะครับ เพราะคนส่วนใหญ่เนี่ย เรา เรา เราอาจจะ mindset คนตะวันตกมากกว่า คนส่วนใหญ่ที่นี่เขาอาจจะแบบเฉยชาทำงานผัดวันประกันพรุ่ง แต่เราไม่ใช่เป็นคนอย่างงั้นน่ะ มัน มัน เขายังไงอะ คือมันไม่ครีเอตอะครับ ผมเลยทำให้หงุดหงิด หงุดหงิดง่าย
ยังไงเอ่ย คือนี่หมายความว่าอยู่ต่างประเทศเหรอคะตอนนี้?